Eh, sí, una de las cosas que ya tenía ya teníamos planeados antes de ir era un parque, que era de como del estilo Jurassic Park, de una película ajá, que, mm sí, es una de las películas, pues, que de niñas, como que bien icónica, la película de la María si le dices el nombre, va a saber de qué película hablas ahorita.
Oh, ¿en serio? Mm. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí.
Y, pues, ese parque era no era enfocado como que en esas películas, pero también en todas las películas que se han grabado en ese lugar en Hawái, porque, no sé si si si sepas de que en Hawái se han grabado muchas películas de acción, eh, películas de Rápido y furioso, que King Kong, o sea, muchas películas famosas. Entonces, ese recorrido era para ver, eh, las localizaciones de donde fueron grabadas las películas, y era como un tour, te subían al carro, y ya iban explicando en el carro, así como de por dónde íbamos pasando, de: "Hey, este lugar se hizo tal escena, en este tal otro lugar, se hizo acá". Así así te iban explicando por todo el camino. Y la verdad que sí
Ujú. Sí, sí, está bien. Sí, claro. Órales. Ah, okey. Y vas imaginando a los dinosaurios, tú nomás ahí: "chu, uh". <laughs>
Ajá sí, porque, bueno, es que sí hab sí po sí ponían, como que dinosaurios gigantes en varias áreas, pero también como que ibas viendo por la carretera y se miraban las patas, las pisadas del de don King Kong y todo así ajá. Entonces me fue bien, se me hizo bien padre eso. Y ya luego de eso, eh, aparte de eso, ya te ellos te daban como la comida, era como tipo buffet, y ya tú comías lo que tú quisieras. Y lo que sí noté ya hace, que comen mucha carne, <chuckles> comen mucha carne, y a toda la carne le echan como que le echan piña, eh, les gusta mucho poner el sabor de piña en su comida ajá. Y así me tocó que fui a varios restaurantes, y yo soy de que no me gusta mucho me gusta la piña sola, pero no la piña agregada a los platillos. Ajá, como por ejemplo la pizza, de que siempre se me ha hecho raro la pizza con piña, no <giggles> sé, como hawaiana, exactamente, la pizza hawaiana. Y, me tocó de que que se me antojó una hamburguesa una noche, y se miraban todas bien buenas, pero tenían así como una ra una raja de piñazas grandototas, eh, dentro de la carne. Y sí se me hacía se me hacía como curioso la elección, y dije, pues, bueno como siempre me ha tocado de que a veces pido una comida, y tiene mucha cebolla y se la saco, dije: "Pues, eh, le saco la rebanada de de piña, no hay problema". Ajá, pero dije: "Bueno, lo voy a probar antes", y me gus me para mi sorpresa, sí me gustó mucho me gustó mucho, y ya fue como de que sí traté de de probar otras comidas típicas de ahí, de la ciudad.
¡Ah! Órales. A la torre. <chuckles> Sí, qué impresionante. ¡Ah! Ah, okey, okey. Sí, claro. La comida. Sí, okey. Okey, okey. Okey. Sí, sí, sí. De piña. Ajá. Órales.